Mira que traigo ahorita un problemita, eh, me gustaría compartírtelo para desahogarme y en una de esas ver si tienes un consejo o una recomendación o algo que me ayude a sentirme mejor. Y es que tuve un accidente, hace como unos 7, 8 meses. Eh, mi novia y yo íbamos en un coche, estábamos en el semáforo rojo, y una persona impertinente en estado de ebriedad nos chocó por la parte de atrás y nos hizo sándwich, como se dice, con los carros de adelante. Eh, tuvimos muchísima suerte, eh, fueron fue un golpazo, eh, tuvimos varias contracturas y ahí, pues, golpes fuertes, pero no pasó de ahí, y, pues, muy agradecidos con eso. Pues, ya fue un tema, este, el seguro, lo bueno que sí se hizo responsable, tenía también un buen seguro, entonces, nos pagaron ahí una una hospitalización privada y y, bueno, eh, todo bien, solo que sí estábamos algo golpeados, en específico, yo me lastimé un poquito las rodillas. Eh, antes de eso, yo era una persona que hacía muchísimo deporte. Desde niño iba a fútbol, de adolescencia jugué fútbol americano, 6 años, lo jugué incluso ya a nivel, pues, con mi universidad y y representando al estado, y viajamos por todo México. Eh
Claro. Okey. Wao.
Pues, ya después, eh, fui creciendo en el trabajo y todo, ya no me da tiempo para para ir a los partidos. Y y pero, tenía un equipo de fútbol con mis primos, jugábamos los domingos, eh, también iba a natación de vez en cuando con mi novia. Pues, siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre, y he estado como 5 meses sin hacer nada por lo mismo, que tenía que guardar reposo. Ahora ya tengo luz verde para otra vez empezar a hacer ejercicio de manera gradual, y la verdad es que no sé cómo empezar, tengo un poquito de miedo, me siento un poquito, pues, rígido, em, no tengo toda la confianza de moverme al 100%. Yo sé que ya estoy bien, pero es un poquito, no sé, si el trauma, y pues, esto, quería ver si me puedes ayudar de alguna manera.
Claro, bueno, pues, antes que nada, lamento mucho la situación por la que has pasado. Eh, bueno, afortunadamente, eh, nos no pasó a mayores y, pues, ahí estás como que en recuperación. Eh, ¿tienes, eh, alguna, em, tratamiento, o, rehabilitación física actualmente, o, lo estuviste recibiendo antes?
Sí, justo, bueno, todo empezó desde el día que nos revisaron y todo. Pues, tenía ahí una contractura y en los músculos de la rodilla muy inflamados. Con medicina y movimientos, eh, esto se salí adelante, se curó. Eh, también fui después a rehabilitación unas más que 8- 8 sesiones, algo así. Bueno, las que me las que me las tenía ahí establecidas, fui a rehabilitación. Incluso tuve ahí un trabajo de acupuntura que no sé si me sirvió, o no, pero, pues, ahí me lo me las regalaron. Y y sí, o sea, en tema físico, en tema de de de un profesional y de un experto médico, se supone que ya estoy bien. Eh, ya salí adelante, y sí, ya no me duele, incluso, pues, yo ahí me me palpo, me me pongo a prueba ahí, tocándome un poquito más fuerte, hago movimientos y todo, y y ya estoy bien. O sea, ya no siento nada. La cosa es que sí dejé de hacer, eh, ejercicio, dejé de moverme en general. Yo trabajo como ingeniero en software, entonces, pues, trabajo en casa. Este tiempo que estuve descansando trabajé muchísimo. Afortunadamente encontré otro otro trabajo ahí de medio tiempo, donde lo podía ajustar con mi con mi trabajo de programador normal, y empezó ahí a entrar buen flujo de dinero, le empecé a meter, y y, pues, aproveché que andaba yo descansando y aquí en casa. Y ahorita ando súper rígido, ando como ahí como que la espalda me duele, eh, ya necesito ir al gimnasio, ya mi cuerpo me lo pide. Es algo que incluso el doctor ya me recomendó. Eh, yo soy una persona grande, eh, estoy alto, eh, mi cuerpo también está grande, entonces, pues, estoy acostumbrado a levantar cierto tipo de peso, a hacer cierto tipo de esfuerzo, y ahorita no me siento para nada con la seguridad de de hacerlo. También no sé cómo comenzar, no sé si si tratar como que mi cuerpo como que nada pasó, para que me recupere más rápido, y como para que, no sé, de alguna manera yo mentalmente también no me sienta mal, o, empezar poco a poco, o o, no sé, la verdad es que estoy muy indeciso. Eh, sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo.
No. <giggles> Claro. Claro. Bueno, eh, antes de llegar, pues, a brindarte algún consejo, me gustaría, eh, seguir un poquito profundizando en en tu situación. Y bueno, ¿qué sería lo que más te preocupa pa al volver a hacer la actividad física? ¿Eh, temes, pues, al dolor, a una recaída, o, a no rendir igual que antes? ¿Cómo te sientes? ¿Has pensado en eso?
Claro. Justo, yo creo que son muchas cosas, te puedo analizar, eh, un poquito, pues, la recaída, me da miedo recaer. Fue mucho tiempo en el que estuve, pues, descansando, recuperándome, fue un golpe muy fuerte. Me da miedo lastimarme, y que ya tenga que yo solventar con estos gastos, porque como fue parte del del proceso del seguro y de lo que dictaminó, pues, este, las autoridades, eh, todos los gastos no corrieron por nosotros, fueron por el el tipo que nos chocó. Entonces, pues, tuvimos buena atención, tuvimos buena medicina, era mejor lugar para rehabilitarse, y no pagamos $1 solo peso, pero ya me dieron de alta, o sea, ya como que esta obligación ya está totalmente deslindada por la parte de de de lo que nos estaban pagan lo lo ajá, de lo que cubría el seguro. Entonces, pues, si yo voy y todo ahí atascado, le doy duro, y me vuelvo a lastimar, por mucho que me digan de que es producto a una lesión que ya tenía, que se estaba curando, y y y volví a recaer, pues, ya va a ser totalmente por mi cuenta el costo de la recuperación. Eso, también, el el sentirme limitado me da miedo, el que yo empiece a hacer estos movimientos, el ejercicio, levantar, y que sienta que no puedo. Como estoy acostumbrado, te digo, a hacer ejercicio, me daría como que miedito ahí de que sentir que no me reacciona el cuerpo, ¿sabes? Y otra, pues, no sé, yo creo que un poquito también el ego, si te soy sincero, yo ya estaba acostumbrado a a levantar cierto tipo de peso, pues, me ha costado, eh, ha sido como que totalmente gradual. Eh, ya tenía también ahí como que un nivel en natación, porque yo entré sabiendo nada, y mis primeras clases era hacer bucitos, y aprendí bien a nadar, ya me daba vueltas y todo, y y también otra vez regresar, y sentirme tosco, y como que otra vez me hundo, o sea, puede ser también un poquito ahí en la autoestima.
Claro. claro. Sí, claro, entiendo. Bueno, pues, sí, lamento lamento esta situación. Creo que sí es algo, pues, complicado hasta cierto punto. Y, bueno, eh, yo creo que tengo un poquito de contexto ahora. Eh, pues, como primer consejo sería precisamente eso que mencionabas tú mismo, eh, bueno, empezar por actividades, eh, que no requieran de un esfuerzo extremo. Em, pues, deportes, y ejeci ejercicios que sean también amables, amigables con tu con tus rodillas, pues, para evitar que vayas a tener una lesión. Em, por eso, por ejemplo, eso que mencionabas de natación, pues sí, hacer, este, un unos ejercicios dentro del agua, natación suave, no tratar de hacer, pues, eh, carreras, esforzarte demasiado. Incluso, pues, podrías probar con una bicicleta, eh, una bicicleta, eh, al aire libre, pero, pues, en lugares donde sean planos, eh, no tratar de subir, este, pues, montañas, o, algo así, porque, pues, es más, obviamente s requiere de más, eh, esfuerzo físico. Eh, al algunas caminatas, eh, también te podrían ayudar a ir gradualmente subiendo, pues, tu resistencia física, y bueno, a a irte adaptando, pues, a a ese
Okey.
pues, a ese nuevo, ¿cómo decirlo? Ah, volver a empezar, vaya, se podría decir, volver a empezar esa actividad física, te puedes ir adaptando gradualmente. Y también, bueno, algunos ejercicios de estiramiento, eh, te podrían ayudar también. Igual, eh, no sé si eras de las personas que toman, eh, suplementos, o, vitaminas que, pues, también pueden ayudar a a fortalecer, ¿no? A fortalecer el cuerpo. Eh, obviamente, pues, los los me refiero a suplementos, pues, eh, no los es sí, naturales, no los esos que son inyectados y esas cosas, pues, ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, sí, em, como otro tipo, o, consejo sería, pues, evitar la sobrecarga, eh, al inicio. Eh, yo creo que unos 20, a, 30 minutos por sesión sería, pues, ideal. Y tampoco que sea, em, pues, diario, sino pon 2, o, 3 veces a semana, pues, eh, podría funcionarte, ah, como etapa inicial. Y ya después de eso, pues, irá aumentando gradualmente conforme tú te sientas bien en tu resistencia. Y, pues, bueno, el hacer esa actividad física, pues, ya tú te vas a dar cuenta que eres lo que qué es lo que puedes, este, soportar. Y bueno, yo creo que así te vas a sentir mejor, no sé si lo habías pensado, pues, iniciar así, ponerte, eh, alguna, eh, meta inicial de tiempo y algunos ejercicios también, pues, iniciales.
Okey. Sí, fíja Okey. Sí, naturales, ¿no?, sí, sí, sí. Okey, okey. Okey, muchas gracias por todas tus recomendaciones. Eh, siento que fueron muy empáticas, y sí sí me escuchaste bien porque sí va muy alineado con conmigo, sobre todo creo que no lo había tomado en cuenta, me me enclaustré muchísimo en en el gimnasio ya voy a regresar al gimnasio. Y y lo que dices de natación es muy importante, ya me habían dicho antes de todo esto que la natación era muy buena cuando tienes algún tipo de lesión, o te estás recuperando, porque no te cargas. Lo lo había escuchado con mi cuñada, y no la había tomado en cuenta para mí mismo, y creo que va a ser clave, creo que voy a empezar 100% a partir de mañana con la natación. Lo de la bicicleta también es muy buena idea. Eh, tengo ahí una bicicleta que no utilizo tanto, y por donde vivo hay hay como que mucha se presta muchísimo, es es hay un tramo de carretera ahí largo. Entonces, está planito y le voy a empezar dando. Al gimnasio me voy a enfocar ahí un poquito más como que en el en la espalda, en el torso, en en lo que cargas, ¿no? En también darle fuerza ahí al al cuerpo. Pero me gustó muchísimo esto también de plantearme metas chiquitas y es lo que voy a hacer. Voy a tomar 1 día a la vez, eh, también me había puesto todas estas excusas para no empezar, ya voy a empezar, eh, 1 día a la vez, 1 meta a la vez, y creo sobre todo que que lo de natación 100% lo voy a hacer. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tus consejos, y mira, cualquier actualización o cualquiera nuevo problema voy a venir contigo porque me has ayudado bastante.
Claro. Vale, no, pues de nada y, pues, muchas gracias por la confianza, ¿vale? Cuídate mucho.
Muchísimas gracias.